Dijital dikkat dağıtıcılarla baş etmek için pratik ne yaparsın?
Özellikle günümüzde de ben de çok fazla telefon, bilgisayar kullandığım için hâliyle dijital ortamda çok fazla bulunuyorum. Ondan dolayı biraz uzaklaşmak için, iii, yeni hobi de edinmem belki yeni bir şeyler deneme ihtiyacı da doğuyor hâliyle. Eee, onun için belki bir kitap okumak, bir yürüyüşe çıkmak, eee, günlük olarak bu birazcık dijital ortamdan uzaklaşmak için kullandığım şeyler arasında diyebilirim.
Anladım. Harika. Peki, ııı, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Eee, telefonların işte bu tabletlerin, bu dijital dünyanın hayatımıza, eee, girdiği yıllarda tabii ki bu kadar yoğun bir şekilde kullanılmıyordu. Eee, o zamanlar, eee, neyle vakit geçirmeyi severdin? Hobilerin neydi daha çok?
Tabii ki. Evet. Hı hı. Eee, tabii yine böyle televizyondan hafif çizgi film izlemeler, eee, biraz daha o çağlara yakala ııı, o çağlara yetişiyordum ben. Onun dışında sokakta arkadaşlarımla futbol oynamak olsun, eee, ya da belki anneme ye iş ev işlerinde yardım etmek olsun eğer küçük yaştaysam, okula gitmiyorsam, o zamanları hatırlıyorum. Genelde böyle şeylerle uğraşıyordum o dijital ortamla, eee, daha tanışmadığım için.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Sonra yavaş, yavaş işte hayata, ııı, girdi ve gitgide arttı. Peki, ne zaman fark ettin? Yani: "Artık ben bundan yoruluyorum ve benim günümü çok fazla kapsıyor, başka bir şey yapmalıyım." dediğin o anı anlatabilir misin?
Evet. Evet. Hı hı. Tabii ki. Özellikle e eee, sanırım lise, eee, liseden sonra üniversiteye geçiş sürecinde biraz da, hani, kendi laptopumu aldım, eee, biraz daha kendi başıma o planlamayı kendi kendim yaptığım için hâliyle bir tık abarttığım günler oluyordu böyle. Geceleri mesela özellikle Ramazan günleri mesela sahura kadar oyun oynamalar, belki sahurdan sonra hâlâ devam etmeler gibi şeyler o zamanlarda da, eee, deneyimlemiştim ve bunun da aslında zararlı olduğunu da uyku kalitemde hissetmiştim mesela. U uyumakta zorluk çekmeler.
Evet. Hı hı. O zaman ilk ilk olarak, eee, uykunu bozduğunu fark ettin, değil mi? Peki, eee, gün içinde de çok fazla kullanıyor muydun yoksa sadece uyku saatlerinde miydi? Onları da anlatabilir misin?
Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Tabii ki. Dersle alakalı olarak da değişiyordu bazen günlük kullanımım. Özellikle mesela pandemi döneminde derslerden dolayı hâliyle gün içerisinde kullanmam gerekiyordu ama onun dışında belki bir oyun oynarken, bir film izlerken hâliyle gün içinde de kullanımım oluyor. Ya da bir konuyu araştırmam gerekiyorsa o da benim için, eee, büyük bir ku kullanım aracı aslında bilgisayarlar.
Hı hı. Peki dijital olarak kullandığın bu aletlerle, işte, uyku kaliten bozuldu belki ve ertesi sabah tekrar uyanman zorlaştı. Fiziksel olarak da sana zarar verdiğini, belki bir, eee, sağlık bozukluğuna sebep olduğunu hissettin mi hiç?
Evet. Tabii, özellikle mesela bu, eee, hafif kamburluk ya da boyun fıtığı gibi şeyler, eee, günümüzde insanlarda rastlanıyor. Bende de, hani, spor yapmama rağmen yoğun bir şekilde yine de bu tip rahatsızlıklar, eee, hâliyle bilgisayar başında olduğum için okulumdan dolayı, eee, bende de gözlemlendi. Eee, bunlar da aslında bu dijital ortamın sağlık sorunlarından bir tanesi. Ayrıca ü mesela şöyle bir örnek de verebilirim: Hani, elimizde mesela bir telefon tutuş açımız vardır. O serçe parmağını alta dayarız, eee, telefonu öyle tutarız ya mesela. Gençlerde hep gözlemlenir. Eee, o serçe parmağında hafif eee, eklem yerinden aşağıya doğru bir yamulma olur. O aslında telefonu tutmaktan kaynaklanıyor. <chuckles>
Hı hı. Tabii. Hı hı. İlginç. Evet. Peki eee, bunların bilincine vardın ve, işte, birazcık azaltmaya karar verdin. Başarılı olabildin mi? Neler kattın hayatına dijital dikkat dağıtıcılardan uzaklaşarak?
Evet. Hı hı, evet. Eee, aslında bu kitap okumak mesela benim için bu süreçte çok yardımcı olmuştu. Özellikle daha küçük yaşlardayken, eee, daha fazla kitap okuyordum ama tabii ki büyüdükçe, bu dijital ortamla, teknolojiyle tanıştıkça, e, benim de kitap okumam birazcık, eee, doğru orantılı olarak, eee, azaldı onunla beraber. Ondan dolayı yeniden birazcık daha okuma alışkanlığı kazanmak, sevdiğim şeylerle vakit geçirmek, eee, belki müzik dinlemek, eee, bu süreçte, eee, çok yardımcı oldu bana. Spor da tabii ki bu ortamlardan uzaklaşmama ve, eee, kendi vücudumu geliştirmeye odaklanmama çok yardımcı oldu.
Tamam. Hı hı. Eee, odaklanmak dedin de dijital dikkat dağıtıcıların, telefonların, tabletlerin, işte, oyunların, eee, dikkat dağınıklığı yarattığıyla ilgili bilgiler paylaşılıyor. Eee, ve zaten, eee, dikkatinin dağınık olduğu, işte, onlara odaklandığın bir anda karar verip tekrar kitaba ya da, işte, diğer hobilerine dönmek zor oldu mu yoksa başarabildin mi? O geçiş sürecini nasıl atlattın, anlatabilir misin?
Evet. Tabii ki evet. E, tabii, bazen özellikle bu başlangıç kısmında çok fazla z eee, zor oluyor çünkü zaten böyle bağımlılığa kadar gidiyor neredeyse bu dijital ortam. Hani, oyunlar olsun, eee, bir sosyal medya olsun, belki arkadaş çevresi olsun; artık, eee, insan kafasını kaldıramayacak hâle geliyor. Ben tabii ki bu kadar, eee, ileri seviyeye kadar gitmedim ama, e, tabii ki benim de hayatımı etkileyecek bir düzeydeydi, eee, dijital ortamlar. Ondan dolayı, hani, öncelikle yavaş yavaş başladım diyebilirim. Hani, belki ilk gün 1 saat kadar orada bulunmadım başka bir aktivite yaptım. 2'nci gün ve 2'nci hafta, 2'nci ay derken bu yavaş yavaş kendi kendine ilerledi aslında.
Hı hı. Tahmin ediyorum. Anladım. Evet. Peki, şimdi, eee, somut olarak bahsedelim. Mesela 1 gününü nasıl organize ediyorsun? Eee, uyandın ve neler oluyor ondan sonra? Hemen eline böyle telefonu alanlardan mısın? Yoksa bir yüzümü yıkayayım, şöyle bir kendime geleyim de ondan sonra bir bakayım diyenlerdensin.
Tabii ki. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. E, tabii ilk önce bir aynen elimi, yüzümü yıkayayım belki bir bir şeyler içeyim, bir kahve içeyim, bir çay içeyim. Ondan sonra, işte, mail'leri kontrol edeyim falan derken bilgisayarı açıyorum, o dijital ortama bir giriş yapıyorum zaten. <chuckles> Ondan sonrasında, işte, belki bir sosyal medyaya giriş, arkadaşlarım mesaj attıysa onlara cevap falan veriyorum. Belki bir komik videolar atmışlar, onları izliyorum falan. İllaki gün içerisinde o sabah sabah özellikle onlara bakmış oluyorum.
Evet. Süper. Tam da burada şunu soracağım: Şimdi, arkadaşlar sürekli birbirlerine komik videolar gönderiyor ya da, işte, aile sürekli, eee, haber almak istiyor. Eee, bunlarla nasıl baş ediyorsun? Yani bunlarla ilgili, böyle, bir blok, ııı, koy koyuyor musun kendine? Ne bileyim, belirli bir programa uyuyor musun ya da, böyle, hani, "Anında cevap ver." duygusu içinde misindir genelde? Bunu merak ediyorum.
Tabii. Evet. Tabii. E, hâliyle. Hı hı. E, tabii. İii, yaptığ o anki odaklanmam gereken şeye de bağlı. Mesela, yoğun bir şekilde ders çalışıyorsam veya bir sınava hazırlanıyorsam tabii ki cevap vermek istemiyorum ve, eee, o telef iii, mesaja ya da çağrıya hemen dönmüyorum. O işim bittikten sonra, eee, onu ona göre, eee, cevap veriyorum arkadaşlarıma. Onlar da benim bu tavırlarıma artık alıştıkları için hâliyle sorgulamıyorlar veya başıma bir iş geldiğini genelde düşünmüyorlar cevap vermediğim zaman. O yönden bir dengeleme yaptık diyebilirim aslında. Ailem için de yine aynı şey geçerli.
Hı hı. Anladım. Ailen peki, yani, eee, "Bizi önceliğine al. İşte, mutlaka önce cevap ver." falan gibi bir davranış içindeler mi yoksa anlayış gösteriyorlar mı onlar da?
Tabii, onlar da anlayış gösteriyorlar artık, belli bir yaşın üzerine çıktığım için. Hani, keyfi olarak, eee, eee, telefonu açmayacağımın farkındalar. Belki müsait değilim, belki bir şeyle uğraşıyorum, dikkatimin dağılmasını istemiyorum gibi. Eee, onlara da daha önce söylediğim için böyle durumlarda bulunabileceğimi, onlar da hâliyle bilgi sahibi olduklarından, eee, beni rahatsız etmiyorlar, böyle durumlarda.
Hı hı. Evet. Anladım. Peki, bununla ilgili aslında telefonlarda da bazı özellikler var. Yani, teknik çözümler de diyebiliriz bunlara. Bunları hiç kullanıyor musun? Mesela, işte, sessize almak ya da tamamen kapatmak, işte, uçak moduna almak gibi. Bazen, böyle, bir, hani, eee, tükenmişlik hissedip, tamam artık deyip, hani, sinirle belki elinden bırakmak olabilir. Neler yapıyorsun?
Evet. Tabii ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. E, ben özellikle telefonumu genelde, ”Rahatsız etmeyin” modunda kullanıyorum. Hani, ba gün içinde derse giriyorum, bazen, hani, o gereksiz bildirimler geliyor, o bildirimler ses çıkarıyor. Başkalarının dikkatini de dağıtabilir, benim dikkatimi de dağıtabilir. O yüzden biraz sorumlu olduğum için e, hâliyle, eee, telefonumu genelde sessiz modda kullanmayı seviyorum. E, tabii ki bunun te tehlikesi de, hani, belki acil bir şey olduğu zaman, ııı, anında haber alamamak ama artık onu da, işte, telefonumu düzenli olarak belki bir 10-15 dakika, eee, içinde içerisinde sürekli devamlı kontrol ederek, eee, dengelemeye çalışıyorum aslında.
Hıı. Anladım. Hı hı. Tamam. Anladım. Eee, sosyal medyada sürekli, eee, izlediğimiz, işte, gördüğün, böyle, eee, arkadaşların ya da, işte, fenomen. Eee, bir süre sonra, eee, senin için yorucu bir hâle geliyor mu? Yani, onların sürekli hayatlarında olmak, işte, ne bileyim, onların her yaptığını izliyor olmak, görmek yorucu mu yoksa, eee, keyif mi veriyor sana? Bu da, mesela, bir dikkat dağıtıcı mı senin için yoksa?
Evet. Hı hı. E, tabii ki günün sonunda, başka insanların hayatlarını sürekli görmek ve onların içinde olmak da, ııı, çok hoş bir şey değil, aslında. İnsan kendi hayatına odaklanmalı ve, eee, kendiyle alakalı şeylerle de ilgilenmeli günün sonunda. O yüzden ben, hani, tabii ki, sosyal medyada takip ettiğim sevdiğim ünlüler var veya yayın yayınlarını takip ettiğim insanlar da var ama, eee, ben genel olarak, işte, kendi hayatıma odaklanıp yapmam gereken şeyleri yapıp oradan artan eee, arta kalan vakitte belki onlarla, eee, onların paylaştıklarına bakmak, onların, iii, ge gezdiği yerlerin videolarını izlemek, mesela. E, böyle şeyler yapıyorum.
Hı hı. Evet. Anladım. Peki, yani anladığım kadarıyla sen hem, ııı, sosyal medyayı hem dijital her şeyi kullanabilen güzelce ama, eee, hayatına da negatif etkileri olduğunu fark edebilen ve sonra da bunu düzeltebilen bir kafa yapısına sahipsin ama
Evet, mümkün olduğunca.
Evet ama herkes için bu kadar kolay olmayabilir. Eee bazı belki senin de tecrübelerin olmuştur bazı arkadaşların ya da aile üyelerinden. Eee, kendini kaptırıp, işte, daha da böyle psikolojisi falan da bozulan arkadaşların olabil Onlar için hani şöyle 1 haftalık ya da, işte, eee, ona sen karar ver, 3 günlük bir deneme önerecek olsan, işte, sabah kalkıp, ııı, akşam yatıncaya kadar... Hangi saatleri, eee, programlardın o dijital dikkat dağıtıcılardan uzaklaşmak için?
Kesinlikle, evet. Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle. Hı hı. Anladım evet. Hı hı. Eee, özellikle sanırım sabah ve akşam, eee, sabah ve gece vakitleri değil de biraz daha gün ortasını falan tercih ederdim. Eee, çünkü mesela ö 17.00 'den mesela saat 20.00'ye kadar o s eee, sosyal medyadan ve dijital ortamdan uzak kalmak ve bir şeylere odaklanmak bence insanların en, böyle, sosyal medyada aktif oldukları vakitte o olayı kontrol etmelerine bence çok yardımcı olurdu. Özellikle, mesela kendi arkadaşlarımda da gözlemledim. Mesela buluşmaya geliyordu arkadaşım elinde telefon, eee, "Clash Royale" adlı bir oyun vardı mesela sürekli onu oynuyordu bizim yanımızda, bizimle sohbet etmiyordu ya da yalandan sohbet ediyor hani göz ucuyla cevap falan veriyordu. Eee, ondan dolayı, hani, hoş değildi mesela bu durum, ona, kendisine de dile getiriyorduk o da şakaya falan vuruyordu. "Aman kanka ben sana cevap veriyorum işte ne olacak?" falan diyordu ama, işte, iii, böyle, mesela hafif, hafif başlamak günde 2-3 saatte, eee, d emm, günde 3 saatlik, 2-3 saat molalarla ilerlemek aslında bu insanlar için yardımcı olur bence.
Hı hı. Evet. Anladım. Evet. Hı hı. Evet, doğru söylüyorsun. Peki, aaa, bir insanın yaşadığı ortam, evinin düzeni, belki karmaşası ya da işindeki stres, sence bu dijital, eee, dikkat dağıtıcılara biraz daha böyle, eee, odaklanmasına, onlara kaçmasına sebep olur mu? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani insanın günlük psikolojisi de aslında telefon ve tabletlerle geçirilen zamanı arttırıyor mu sence?
Hı hı. Tabii ki özellikle günümüzde, hani, böyle, bütün filmler artık dijital ortamlarda, bütün videolar, eee, ortam, eee, bütün videolar her yerde. Hani, mesela belki bir geziye gideceksiniz, eee, o gezi geziye daha önce gitmiş bir rehberin videosu YouTube'da. Hâliyle insan dijital ortamdan bir yerde kaçamıyor aslında veya özellikle ekonomik koşullardan dolayı mesela bir dışarı gidip gezmek, bir restoranda yemek yemek ya da bir aktivitede bulunmak çok pahalı hâle geldiği için insanlar ev evlerinde durmak ve, hani, sosyal medyada vakit geçirmek, birazcık, eee, rahatlamak istiyor. O yüzden dijital ortamda bir nebze o ekonomik durumdan yararlanıp kendini yukarıya çıkarıyor diyebilirim bu durum için.
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Anlıyorum. O zaman, eee, sen belki de sosyoekonomik durumlar sebebiyle dij eee, bu tür işte, eee, telefonlarla vakit geçiren insanların sayısının da, eee, arttığını düşünüyorsun. Eee, peki, kültürel, eee, durumlar da buna etkili mi? Gelenekler, kültürler mesela Türkiye'yle, işte, şu an yaşadığın ülke arasında, eee, telefon kullanımıyla ilgili ya da sosyal medya kullanımıyla ilgili bir fark tespit ediyor musun? Biraz bunu bize anlatır mısın?
Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki, tabii ki bahsedebilirim. Özellikle bu sosyal medyada, eee, komik videoların editlenmesi tarzı şeyinde mesela Türklerin, eee, Almanlara göre, ben Almanya'da yaşıyorum şu anda eğitim amaçlı, eee, çok daha yetenekli olduğunu görüyorum mesela. Ama bu da tabii ki şundan dolayı oluyor, Türkler çok daha fazla vakit geçiriyor sosyal medyada Almanlara göre. Ondan dolayı doğrudan, eee, aslında o yetenek de artıyor hâliyle sosyal medyada vakit geçirildiği için ama, eee, tabii ki bunun da dezavantajları var. Almanlar günlük işlerine daha fazla odaklanıyor. Daha fazla vakit ayırabilirken biz mesela Türkler olarak birazcık daha, hani, o gün planlamasında zorlandığımız, bazen günün 25 saate çıkmasını istediğimiz durumlar olabiliyor.
Evet. Öyle mi? Hıı. Çok ilginçmiş. Ay anladım, çok ilginçmiş gerçekten. Eee, peki hiç şöyle bir örnek yaşadın mı yakın çevrende? Görüyorum ki sen de böyle bir durum olmadı ama, eee, profesyonel yardım gerektiren bir durumla karşılaştın mı hiç? Eee, çünkü öyle boyutlara vardı ki mesela o, işte, telefon bağımlılığı, eee, ve kurtulamıyor. Senin bu anlattığın güzel, işte, yöntemlerle de kurtulamıyor artık, bir bağımlılığa dönüşmiş. Hiç böyle bir, eee, örnek var mı çevrende?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Valla, o kadar ileri gitmiş biriyle hiç karşılaşmadım. Umarım da yani karşılaşmam, diyebilirim ama şöyle bir şey vardı. Mesela bir arkadaşım vardı. Özellikle geceleri uzun vakitler boyunca, eee, bilgisayar oynuyordu. Gündüzleri uyuyordu mesela. Öyle bir dijital ortama bağımlılık da vardı ama pek bir yardım alma konusunda kendisi çok açık değildi. Hayatına böyle devam ederek mutluydu açıkçası. O yüzden hani insan mutluysa da bir şey yapamayız diye düşünüyorum.
Hı hı. Hıı. Anladım. Kendi, eee, karar verecek, yani bu durumda.
Evet, aynen öyle, kesinlikle. Kendisini istemesi gerekiyor.
Peki, şimdi bir ailen, eee, olduğunda, eee, ya da işte çocukların olduğunda; sen nasıl bir tutum, eee, sergileyeceğini düşünüyorsun, yani nasıl isterdin; çocukların nasıl, eee, kullansın sosyal medyayı da dijital, eee, tabletleri, telefonları? Bununla ilgili hiçbir planın var mı ya da bir düşüncen?
Evet. Hı hı. Yani, tabii ki bir fikrim var bu konuya dair. Özellikle belli bir yaşa kadar, yani, bu yaş ne zaman olur açıkçası ben de kestiremiyorum şu anda. Belki bir ilkokulun sonuna kadar ya da belki bir ilkokulun başına kadar. Özellikle dijital ortamla çok tanışmasını istemiyorum. Hani, belki televizyonu ondan komple uzak bir yerde, belki evden televizyonu kaldırıp, hani, bilgisayarı bile onun görmeyeceği şekilde kullanma tarzı yöntemler, eee, geliştirebilirim diye düşünüyorum aslında.
Hıı. Evet. Harika. Hı hı. Anladım, görüyorum ki sen, eee, zaten şimdiden planlar yapmışsın. Eee, çok güzel bir sohbetti, çok faydalı oldu söylediğin her şey. Eee, çok teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.
Evet, birazcık. <chuckles> Benim için de aynı şekilde. Rica ederim, ne demek. Görüşmek üzere.